آه، فبقى معاكِ بقى.
بقى معايا في الجامعة بقى، وبجد حاجة غريبة جدًا، أنا أصلًا ما أعرفش مين ده.
إمم. أنا حاسّة بقى من هنا في صُدفة هتحصل غريبة كده، محتاجة أعرف بقى الفرصة دي الصُدفة دي. <chuckles>
بالضبط، لسّه هاقول لِك، هي أصلًا قَعَدِت تقول لي: "هو معايا في الجامعة،" أنا بصراحة ما جاش في بالي خالص، "يعني إيه؟ وأنا ما أعرفش. لأ، ما شُفتوش وكده، ما أعرفوش." وكنت متفاجأة، باحس إن هي مثلًا إيه ممكن يكون قصدها على حد تاني أو كده، أو قصدها جامعة تانية، ما جاش في بالي خالص. راحت جاية قالت: "طَب استنّي،" وراحة جاية مورّية لي صورته. فأنا لمّا شُفت صورته، أنا الشخص ده باشوفه بقى لي 4 سِنين في الجامعة معايا في كلّ حاجة، معايا في الكورسات.
آه. أوكي. يا نهار! أيوه. ومش عارفة إنه هو قريبكم أصلًا.
ما أعرفش، شكله متغيّر تمامًا، زمان بقى كان بيلبس نضارة، كان مركّب تقويم أسنان، فاللي هو كان حد تاني خالص، يعني كان حد غريب. <chuckles>
<laughs> أ مختلف آه، في فين يا ابني النضارة يا ابني؟ <chuckles> تمام.
آه والله. أتغيّر بقى تمامًا لمّا كِبر، بقى بقى كِبر، بقى طول بعرض بعضلات. <chuckles>
بس أنتِ أصلًا كان ليكِ علاقة بيه؟ يعني أنتِ كنتِ بتتكلِّمي معاه أصلًا، والّا كنتِ بتشوفيه بس ما فيش كلام، يعني أنتم كنتم بتتكلِّموا؟ خالص.
لأ، ما كانش في كلام ما بيننا، ما كانش عندي صحاب ولاد في الجامعة، إحنا كنّا بنشوف بعض من بعيد، بس أنا عارفة شكله، يعني باشوفه على طول في الكورسات بتاعتي، باشوفه على طول في السكاشن بتاعة الجامعة
آه. آه، بس ما فيش أي أي علاقة أو أي كلام، حتّى الزمالة مش موجودة.
لأ. خالص، لأ، ما كانش عندي زمايل ولاد في الجامعة، فما كنش في بقى موضوع إن أنا يبقى عندي أصحاب ولاد وكده، وأتعامل معاه.
إمم. طَب لمّا عرفتِ بقى لمّا عرفتِ بقى إنه هو قريبِك، رُحتِ اتكلِّمتِ معاه، والّا هو بقى اللي جِه قال لِك ده ماما بتقول إن إحنا قرايب وبتاع؟
لأ. أنا كده، كده عمري ما كنت هاخد خطوة، أو إن أنا أروح أكلِّمه، فهو اللي بصراحة يعني بعدها بيومين لمّا لقاني مثلًا هو ممكن يكون كان منتظر إن أنا أكلِّمه مثلًا، لمّا مامته حكت له إن أنا قابِلتها أو كده، فأنا ما اتكلِّمتش، لقيته باعت لي بيقول لي: "أنا مامتي قالت لي إن هي قابلتِك وكده، وفي العزومة، وإن أنتِ ما كنتيش تعرفيني." والحاجات دي كُلّها. قُلت له: "آه، إزيك عامل إيه؟" وبتاع. كان عارفني من أول يوم، وكان خايف ييجي يكلِّمني ما افتكروش، يتحرج أو يتضايق. آه. <chuckles> ضيّعت علينا 4 سِنين يا اللي منّك لله <chuckles> والكلام ده كان خلاص، إحنا كُنّا في رمضان يعني الإمتحانات خلاص كانت بعد العيد، اللي هي ام امتحانات آخِر سَنة خلاص هنتخرّج يعني. يعني صباح الفُل، ضيّعت علينا ذكريات قد كده.
إمم. آه. وهو كان عارفك؟ يعني هو كان عارفكِ؟ إمم. يا نهار أبيض! يعني 4 سِنين عارفِك، وساكت؟! ياه! <laughs> آه. يعني جاي تفكّرني دلوقتي؟ <laughs> تمام. وبعدين بقى، بدأ الموضوع إزاي بقى معاكم إنّكم تبقوا صحاب أو كده؟
المهم هاقول لِك، هو بقى لمّا قَعَد يكلِّمني وكده، قال لي مثلًا "أنا كنت باشوفِك كتير أوي مع صحابِك، كنت بابقى عايزة إن أنا أفكّرِك بيّا أو كده، أو أخلّيكِ تشوفيني، بس أنتِ ما كنتيش فاكراني، و وأنا كنت خايف بصراحة إن أنا آخُد خطوة أو آجي أعرّفِك بنفسي، أو أسلِّم عليكِ، ما تفتكرينش، فأنا أتضايق أو أتحرج أو كده." فأنا قُلت له: "لأ عادي وم م وما فيش مشكلة وكده، وكنت هاتبسط يعني. بالعكس أنا اتبسطت لمّا شُفت مامتك وكده وعرفتكم." والحاجات دي كُلّها. ففضل بقى اللي هو إيه، ي يلّطف شوية، "طَب أنا عايز عايزين نيجي نزوركم في البيت، أنا باباكِ وحشني جدًا، وعايز أسلِّم عليه." فقُلت له: "ما فيش مشكلة طبعًا تنوّروا في أي وقت وكده." ف
<chuckles> إمم. آه. جميل. حلو أوي. آه. اوعي تقولي إن هو جِه اتقدّم لِك على طول!